Iya, dan itu, eee, mungkin bagi sebagian orang, itu s bukannya malah bantu kita untuk berdiri lagi, justru, eee, apa du iya, dukungan-dukungan yang sebetulnya bisa dibilang nggak nyata itu, eee, sebetulnya bikin kita makin terpuruk lagi ya. Karena pada akhirnya pada saat kita mau cerita, mereka juga mungkin agak sedikit enggan juga kan. Denger, ya karena mereka kayak kayak tadi kamu bilang mereka juga punya, punya apa, punya permasalahan mereka sendiri, punya, eee ya, bergelut dengan keseharian mereka sendirilah. Mu mungkin, mungkin seperti itu, iya kan. Walaupun kamu melihat di sini faktor untuk orang-orang yang
Makin enggak enak. Mhm. Iya. Menutup kan? Iya. Mhm. Iya, benar benar benar. Iya.
gagal nih. Ya maksudnya gagal dan dia menuju proses untuk kebangkitan dia.
Mhm.